Alors je ressens quoi? Beh, je je sais qu'il va utiliser un levier un peu, heu, archaïque qu'on a tous dans dans notre cerveau pour, heu, pour pour me faire réagir. Donc il va essayer d'utiliser les choses, heu, un peu de base tu vois, le cerveau reptilien, pour, heu, pour nous faire peur et n aller dans le sens qu'il veut. Donc je vais je vais me méfier et regarder le message, heu, vraiment, c'est quoi le le sens du message? Qu'est-ce qu'il y a derrière?
Hem, tu ressens quoi quand un politicien utilise la peur pour essayer de te convaincre? Ouais. Ouais, c'est c'est comme si tu enlevais les fioritures et tu te concentres sur, heu, l'essentiel.
Exactement, je vais c'est comme quelqu'un qui crie, je vais dire: «OK, il crie, mais qu'est-ce qu'il dit?»
<laughs> Oh l'analogie. Ouais, OK, je vois.
<laughs> Et toi, qu'est-ce que, heu, comment tu te positionnerais là-dessus?